А как справляться с экзаменационным стрессом? Какие приемы или методы пэ помогают тебе успокоиться перед экзаменом?
Мгм. Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу. Я помню, что я жутко всегда боялась экзаменов. И, конечно же, перед экзаменами я всегда писала шпаргалки. Это меня успокаивало. Естественно, почему-то мне казалось, даже если я знала предмет, что, если нет шпаргалок, то обязательно мне попадется тот вопрос, который я плохо знаю или не знаю. А у вас как проходила подготовка?
Мгм. Э, подготовка подгота проходила, как всегда. Я, как у многих, вернее, ну, как всегда, то есть я всегда думала, что, допустим, мне тема известна за 3 месяца, и и логически каждый день изучать хотя бы по 1, по 2 вопроса, и чтобы когда у тя экзамен, и уже подготовиться. Конечно же, я занималась какими-то бесполезными делами на тот момент. А, <chuckles> либо работа, либо книж и мне, п мне хотелось вообще всё. То есть, если я просто сидела дома, мне, в принципе, всё, м а, шло по своей рутине. Но как тока нужно было готовиться к экзамену, мне и погулять надо, мне и в салон сходить надо, мне и поработать срочно надо, а и и подработки найти, и с друзьями увидеться, и и и в тренажерный зал мне резко нужно брать абонемент стало именно в этот период. И, таким образом, я просто затягивала до последнего дня. Потом думала, что рассчитывала так, что я буду учить 12 часов и точно всё выучу. В итоге я ничего не успевала выучить. Писала
Мгм. Я также. Мгм. У меня так же. <chuckles> Ага. Я точно так же! <chuckles>
э, писала какие-то шпаргалки на коленки, и, ну, в итоге попадался другой вопрос. И я даже помню, как я готовилась к госэкзаменам, то есть это серьезный был такой вроде экзамен, нужно было подготовиться. Но я почитала, посмотрела на эти 100-200 вопросов и поняла, что я всё равно, наверное, всё это не запомню, поэтому я первые там 10 выучила, ну и потом, каким-то образом, шпаргалками и и как-то с интернета я это всё списала, удалось М, да. Но
Мгм. Да-да. Я помню, что я тоже так же, как и вы. Я всегда, э, составляла какой-то план, что я буду учить, но никогда этот план я забывала через несколько дей дней его и потом всё учила в последний момент. И я говорю, всегда писала шпаргалки, у меня все карманы были в этих шпаргалках, так смешно.
А я даже хотела писать, мне даже на это не хватало мотивации и концентрации, потому что я думала: "Да, я сейчас напишу шпаргалки", но потом понимала, что, м, все темы, в принципе, я не напишу, и останавливалась, наверно, на половине. Как-то так. Поэтому какие-то методы мне не помогали с
Мгм. А вы, кстати, все билеты знали обычно или учили там половину, всь Мгм, я
Нет. Я тока 1, я начинала читать, но, в основном, я думала: "Ну, как-нибудь". И в итоге как-нибудь происходило. И я каждый раз после экзамена, э, а, завидовала немножко белой завистью таким мам отличникам, которые приходят, такой: "А я всё знаю!" И они вот такие 1 идут, они всё выучили, они точно уже учили за 3 месяца вперёд.
У нас так же. А вы 1, кстати, шли или последняя? Я всегда последняя. <chuckles>
Я в середине, наверно, где-то, потому что я понимала, что если я буду последней, то это будет конец дня, и провести еще целый день в тревоге, и не понимая, что я ничего не знаю, что я щас пойду, меня это еще хуже напрягало, поэтому я думала, что, как бы там ни было, лучше я зайду где-то посерединке
Мгм. А я помню, я всегда еще учила самые билеты, которые я не знала. Я вот это время учила, пока они там ходят и сдают.
Ну да, я по ситуации смотрела. Так, э, тут влияет ли стре
А вам, кстати, помогали там? Например, некоторые говорят, что нужно дышать там или легкая физическая активность помогает. Я помню, у нас некоторые девчонки там по лестнице сверху вниз ходят ходят ходят, кто-то там прыгает, кто-то дышит. У вас такого не было, кто боялся?
Э. Э, нет, у меня такого не было. Я даже не помню, чтобы одногруппники такого делали, но я читала про все эти методики, но, на самом деле, как-то они мне не очень помогают, и даже когда возникают другие стрессовые ситуации. Но мне конкретно- нет. То есть мне хочется то есть у меня я стараюсь щас над этим работать, и когда в жизни возникают разные стрессовые ситуации, я понимаю, что это всё очень сильно накапливается и влияет на здоровье, поэтому я щас, э, стараюсь, э, пробовать разные методики, но в момент стресса очень с
Мгм. Мгм. Думаете, нет? Мгм. Мгм. А как вы думаете, почему вот дети-студенты все так боятся экзаменов? Почему? Что такого страшного: боятся не сдать, или, э, родители давят, или почему все так боятся? Я помню, у нас так боялись многие.
Ну. Ну, наверно, потому что а, и, во-первых, да, э, кто-то получает стипендию, кто-то боится, что его отчислят, кто-то боится просто плохой оценки, кто-то по жизни отличник и хочет получить красный диплом, и поэтому для него каждая четвёрка
Мгм. Но ведь плохая оценка- это не конец света. У нас, например, многие даже, кто не сдавал, их вытягивали или они потом ходили пересдавать, то есть ничего такого страшного-то не случится, же не конец света.
Ну да, да. Ну, я думаю, да. Это просто такой, наверное, какой-то навязанный стереотип мышления, а, что необходимо быть лучше, необходимо, а, стараться и так далее. И плюс есть еще те люди, кото
Мгм. Или, может быть, подход в нашей школе таков? Я вот, например, могу рассказать, что я когда сдавала вот здесь экзамен, я нахожусь в Нидерландах, и нам всегда учители говорили: "Ой, да всё, э вы всё сдадите, всё будет хорошо, если не сдадите, мы вам поможем, если что, пересдадите". То есть они всегда как-то нас поддерживали, и позитивное такое у нас всегда. То есть я вообще никогда не боялась, у меня был позитивный настрой. А вот когда я сдавала у себя в стране, то нас, наоборот, всегда, я помню: "Ой, давай сдавай, если не сдашь, всё, работы хорошей не будет, будущего не будет". Как-то, не знаю
Да.
такое. Учителя еще, помню, были строгие, нас всегда тоже гнобили: "Учите, учите, а то мы вам поставим плохие оценки, будете там ходить пересдавать". Ну и что?
Ну да, наверно, просто такой подход, и я согласна, что в разных странах и разные техники преподавания- это, наверно, влияет. А а, то следующий вопрос: влияет ли стресс на оценки или концентрацию, и как именно? Я не думаю, что стресс влияет на оценки. А, если человек уже выучит, он всё знает, то, в принципе, даже под влиянием стресса он эту информацию выдаст. Но на концентрацию, я считаю, что стресс определённо влияет, потому что в моменты стресса сложно сконцентрироваться, и даже если есть какой-то опре определенный промежуток времени, когда мы что-то выучили, что-то сделать, то я щас это, стараюсь работать над концентрацией. То есть если я даже я понимаю, что я что-то не успеваю, то я логически понимаю, что если я щас буду еще больше стрессовать, об этом думать, то я вообще ничего не успею. И у меня есть выбор: или просто быть постоянно в стрессе или что-то из этого сделать и потихоньку решать какую-то задачу, даже какую-то относительно с своих дел. Но стресс, да.
Мгм. Мгм. Абсолютно согласна. Мгм. Мгм. Да, так и есть, согласна, кстати. А были ли у вас экзамены, которые вы не сдали, например?
М, не было, м-м. Бы бы было те, на которые я просто не пришла, потому что забыла, и потом я их пересдавала.
М. Ничего себе! Что вам сделали? Ничего?
А, поставили потом пересдачу, по-моему, да.
Ну вот, я говорю, вот все так боятся, но ничего страшного. У меня, кстати, был один экзамен, который я не сдала, и просто пришла, пересдала, и всё.
Вот.
Нечего было бояться.
Ну да. Да, я с этим согласна. У меня была такая история, что я, а, ч и, а, я работала, и я не успевала совмещать с учебой, а я училась на очном отделении. Я поэтому не ходила на пары, но потом приходила и всё сдавала. И последний семестр перед тем, как получить диплом, а, я просто, э, всё сдала, но мне не дали последний экзамен тока из-за того, что я не ходила на пары Да, из-за того, что я не ходила на пары, меня отчислили, потом мне приходилось, а, снова
Мгм. Мгм. Почему? А. Догонять.
а, ну, во восстанавливаться, я потом через 2 года восстановилась, в итоге снова получила диплом и, в принципе, я снова там ничего нь дь не выучила. Ну, ладно. Но, тем не менее, там, а
Ну да, кстати, трудно совмещать работу с учебой. Да, у нас тоже девочка была одна, и она сначала начала работать, совмещать, потом, э, забросила учебу, у нее стали плохие оценки, потом она забросила работу, потому что, э, мне кажется, это очень трудно, и учебу Мгм.
Это очень трудно, и это не получалось. Просто щас уже со стратегическим опытом понимаю, что сколько мне потом это стоило усилий, мыслей, стресса вернуться, я просто бы спокойно бы ходила на пары, не на все, но хотя бы на половину, и выбрала себе бы что-то работу какую-то вечернюю. Ну, например, там, официантом или хостес. Ну, что-то такое, что можно было бы совмещать, чтобы утром ходить на пары, а вечером можно было работать. И, допустим, не каждый день там, а, например, работать 3 дня в неделю. Ну, то есть, таким образом, можно сохранить баланс и на учебе периодически появляться, а, чтобы не возникало проблем, и параллельно еще и что-то там подрабатывать. А когда это была дневная работа, и это нужно было всё совмещать, то, в принципе, там А какой совет, э, ты бы дала друзьям, которые сильно переживают перед экзаменами? Ну и, наверно, совет такой: <chuckles> из изр и да, из разряда хо
Мгм. Да. Да-да-да. Мгм. Так и есть. Не переживать, я бы сказала. Делайте, у вас всё получится, а, и ничего страшного, даже если не сдадите, ничего страшного не будет. Я, кстати, так и считаю. А, кстати, я хотела вас пс спросить: вы никогда не принимали там, например, валерьянку, некоторые, или, наоборот, другие пьют кофе очень много, энергетики, то есть такого вы не делали?
М. Энергетики. Энергетики- было, чтобы не заснуть, но мне почему-то от них, наоборот, всегда хотелось спать, да. Но, как бы, валерьянку, кофе
И мне, кстати, также. А у нас девчонки, помню, все с валерьянкой, с таблетками были.
Ну да, это большой стресс, вот. Я бы дала совет им, да, не переживать. Э, это из разряда, как: "Если хочешь быть счастливым- будь им", да. А, да, не не не переживать, но и, по крайней мере, не придавать, наверно, этому сильное значение, потому что в любом случае можно пересдать, и исходя из того, что страшного случится. Но даже если ты не сдашь экзамен, ты его можешь пересдать, либо каким-то образом договориться, либо доучить, либо пересдать на следующий год, вот. И если ли у тя опыт, когда стресс там
Мгм. Конечно. Согласна. Я помню, у нас, например, еще девчонки друг другу все помогали, то есть всё равно мы заходили, я не помню, по 5, по-моему, человек. Если кто-то не знал, перекидывали шпаргалки, кто-то мог там сказать: "У к тебя какой вопрос?". "Ой, я знаю",- подскажут что-нибудь. Но никогда не было такого, чтобы <grunts> мы кому-то не помогли. То есть даже кто не дружил с друг другом, всё равно помогали.
Мгм. Ну да, это тоже важно, поэтому, я думаю, тут в любом
А как вы еще думаете, вот от учителя зависит, например, боится человек экзамена или нет? Бывают же строгие учителя, а бывают, наоборот, которые такие мягкие, добрые. Как вы думаете?
Е Я думаю, тут не зависит сильно от учителя. А мне мне кажется, что больше зависит от внутреннего от внутренней концентрации, внутренней самокритики. И, м, если внутр внутри человек очень сильно переживает и стрессует, ему очень важно, то даже если будет очень добрый учитель, у него изначально будет подход один и тот же. Такой просто
Мгм. Мгм. М.
более доброму учителю, может быть, он будет чуть меньше пе э, переживать, а к более такому
Я, кстати, у меня вот с вами не согласна, абсолютно. У нас была, например, учительница, она очень заваливала тех учеников, которые не ходили к ней на дополнительные занятия, а те, кто ходили, она им, наоборот, помогала. И она была очень такая строгая, всегда ко всем придиралась, у нее было личное отношение, то есть любимчики и нелюбимчики. И я, например, к ней никогда не не любила ходить, это учитель по английскому. То есть
А. Фыр ну да, есть такие преподаватели, которые изначально ставят свои условия, да, и тоже помню, были преподаватели
она такая стервозная была, знаете. <chuckles>
Мгм, да, зависит тоже от преподавателя и какие задания. Есть те преподаватели, которые ставили, что ты обязан там прийти на все лекции на 90 %, и тогда там те поставят автомат, даже если ты там, не знаю, там будешь сидеть и играть, а а, в какие-нибудь игрушки. А если ты даже всё знаешь, и даже если ты выучишь, но из-за того, то что ты не ходил, допустим, на предмет, те придется пересдавать, вот. Поэтому такие моменты тоже были. Есть ли опыт, когда стресс помог справиться с задачей или, наоборот, помешал? А, да, у меня было, когда стресс помог справиться с задачей, мне нужно было оформлять как раз на миграционные документы, подать большой пакет документов. Я была тогда на таком адреналине, и, а, там спала несколько дней по 4 часа, но в итоге всё подала, всё сделала, и даже, м, наш
Мгм. Да-да-да, такое тоже было. Мгм. Расскажите. Мгм. Вы имеете языковой тест, да? Или что вы сдавали?
Нет, иммиграц а, я не имиграцион я не экзамен именно, а мне нужно было подготовить большой пакет документов, ну вот. И да, я это сделала, но, и но, в целом, по результатам я потом поняла, что стресс, наоборот, помешал, потому что потом начались, а, различные моменты отклонения со здоровьем, я не могла спать, бессонница и так далее. Поэтому щас я понимаю
А, мгм. Мгм. А, кстати, говорят, что нужно хорошо спать перед экзаменом, и это тоже помогает. Лучше чуть-чуть почитать и идти спать. Не нужно ничего там зубрить, не нужно думать. Расслабиться, всё спокойненько, хорошо поспать, и тогда мозг лучше работает.
Да. А, да, мне тоже так кажется, потому что я щас понимаю, что вообще вот эти все, а, общие аксиомы и правила, на самом деле, работают, как никогда. Потому что сон, как раз таки, позволяет повысить концентрацию внимания и даже вспомнить то, что ты проходил на уроках. А если ты ложишься в стрессе, ты уже едешь с ам с непониманием, чего ты учил, ты ты уже находишься в состоянии тревоги, и это всё очень сильно влияет на гормоны и на прочие факторы, поэтому
Да. Так и есть. Согласна. Мне кажется, еще, знаете, что важно- поддержка родителей. Меня, например, всегда родители поддерживали, никогда там не говорили: "О, если ты там хорошие оценки не принесешь, то всё будет плохо", как некоторым. Или, э, наоборот, э, что-то. Я знаю, некоторые вот: "Нужна пятерка или четверка, ты должна быть хорошистом, отличником". Мне, наоборот, говорили: "Ты молодец, ты сдашь, если не сдашь, то пересдашь, не волнуйся, всё будет хорошо". То есть поддержка, мне кажется, очень важна. Никогда на меня родители не давили.
А мне кажется, да, поддержка- именно то, к чему ребенок привык. То есть он всегда рос в таких условиях, где ему говорили, что главное- чтобы у тебя всё было хорошо, всё остальное можно решить.
Мгм. Я помню, если тройку принесу, мне говорили: "Молодец, сдала, и хорошо". <chuckles> Никогда меня не ругали.
Да, мне кажется мне кажется, это, на самом деле, да, очень важно, потому что в этом случае ты уже такой, растешь в атмосфере принятия, и ты понимаешь, что какие-то такие небольшие, можно сказать, неудачи, они совершенно не влияют на общую картину
Мгм. Согласна.
и и никак не повлияют на твое будущее. Поэтому, ну
И когда ты вырастаешь, тоже для тебя это лучше. То есть ты никогда не думаешь там о своих неудачах. Это очень, кстати, хорошо. Спасибо вам, кстати, большое за разговор. Было очень интересно пообщаться.
Да, то есть ты всегда, э, смотришь вперед. Да, вам тоже спасибо. Взаимно.
Хорошего вам вечера. До свидания.
И вам тоже спасибо. До сви